เอ่อ คือวันเนี้ยนะครับ ผมอยากมาคุยเรื่องที่มันเหมือนกับว่าเป็นปัญหาของตัวผมเลยครับ ที่เป็นปัญหาทั้งในแบบเรื่องของสุขภาพ แล้วก็ทั้งเรื่องของจิตใจด้วยครับ คือเรื่องกาแฟครับ คือช่วงเนี้ยผมติดกาแฟ ติดกาเฟอีนมาก ๆ เลยครับ แล้วก็เหมือนกับว่ามันกระทบทั้งในเรื่องของสุขภาพของผมเวลาที่จะต้องตื่นนอน เงี้ยครับ มันเหมือนกับว่าตื่นก็ง่าย พอเราดื่มทุกวันเนี่ยเราก็ดื่มมากขึ้น อย่างเงี้ยครับ ก็เลยอยากจะมาขอ เอ่อ คำปรึกษา เอ่อ แกม ๆ ว่า เอ่อ อยากจะบ่นไปในตัวด้วยอะครับผม
อืม อืม ม ครับ ก็เดี๋ยวรบกวนเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนนะว่า ปกติเนี่ยคือ มีการดื่มกาแฟประมาณกี่แก้วอะครับ? แล้วถ้าเผื่อขาด เอ่อ คาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟไปเนี่ย คือคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับ?
อา ครับ คือตอนแรกอะครับ เอ่อ คือตัวผมอะก็ไม่ได้คิดว่า ปัญหา เรื่องการดื่มกา แฟ เนี่ย มันจะมาเป็นปัญหาได้เนาะ เพราะว่าการดื่มกาแฟมันก็ดูธรรมดาไงครับ เราเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่เรา หรือแม้กระทั่งญาติ เพื่อน ๆ คนใกล้ชิดเราอะ เขาก็มีการ การทานกาแฟกันหมดอะครับ ใน ในสังคมรอบตัวเนาะ แต่ช่วงหลัง ๆ อะครับ คือผมเริ่มเห็นได้ชัดว่า ร่างกายของตัวเองอะ ของตัวผมเนี่ยมันพึ่ง เอ่อ เจ้าตัวกาเฟอีนน่ะครับจนเกินไป เหมือนกับว่าพอตื่นมาตอนเช้าอะ ทั้ง ๆ ที่แบบเรา เรารู้สึกตัวแล้วนะ แต่ว่าแบบยังไม่ได้ทันลืมตา ผมก็จะคิดถึงแบบคิดถึง มันไม่ได้คิดถึงกาแฟ มัน มันเป็นคิดถึงว่าแบบ เอ่อ เราจะต้อง เราต้อง เราต้องดื่มตัวกาเฟอีนน่ะครับ เพื่อให้มันมาแบบหล่อเลี้ยงสมองเรา หล่อเลี้ยงแบบร่างกายเราในแต่ละวัน อย่างงั้นเลยครับ แล้วก็รู้สึกว่า ไม่ได้ ถ้าเกิดว่าวันนั้นน่ะ ไม่ได้กาแฟแก้วเดียวอะ ผมก็จะแบบเหมือนกับขยับตัวไม่ได้เลยอะครับ เออ
อืม อ๋อ ครับ แล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ? ถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟ มีอาการง่วงไหมระหว่างวัน หรือว่าปวดหัว หรือหงุดหงิด หรือว่าคลื่นไส้ไหมครับ?
โอ้โฮ ถ้าเกิดว่าวันไหนใช่ไหมครับ ที่ไม่ได้รับ ไม่ได้รับเหมือนกับกาแฟ ไม่ได้รับคาเฟอีนเข้าไปอะครับ ผมก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า สมองมันจะค่อนข้างจะแบบว่าหนัก ๆ แบบว่ามัน มันไม่ค่อยแบบสมูทอะครับ ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะ จะ จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วเหมือนกับว่า ร่างกายมันจะง่วงตลอดเวลา อย่างเงี้ยครับ แล้วมันก็ส่งผลไปถึงขั้นว่า อารมณ์ของตัวผมอะครับ มันค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวน คือเหมือนกับ เอ่อ อย่างที่คำในวัยรุ่นปัจจุบันเนาะมักใช้กันว่า เหมือนกับน้ำตาลตก ขาดน้ำตาล อย่างเงี้ยครับ แต่ว่า ร่างกาย ของผมมันเป็นในรูปแบบของคาเฟอีนใน ในตัวของกาแฟแทนน่ะนะครับ
อืม อือ ๆ อืม อืม ครับ โอเค ก็พอเข้าใจความรู้สึก แล้วก็สิ่งที่คุณเล่าเนี่ยเนาะ นี่คือ เอ่อ ก็อยากจะอธิบายก่อนนะครับว่า การติดกาแฟแล้วก็ตื่นยากนี่ เมื่อเราขาดคาเฟอีนนี่ มันเป็นอาการของคนที่เรียกว่า ติดคาเฟอีนครับ หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ อาการถอนคาเฟอีนครับ ซึ่งมันทำให้ปวดหัว ง่วงซึม หงุดหงิด หรือว่าขาดสมาธิ แล้วก็อ่อนเพลียครับ เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันคุ้นชินกับการกระตุ้นของคาเฟอีน หรือว่าพวกกาแฟต่าง ๆ ครับ ก็ เอ่อ เราค่อย ๆ กา เอ่อ มีการลดการดื่มเนาะ แบบลดลงในปริมาณที่น้อย อย่างงี้ครับ ไม่ควรที่จะหักดิบมากเกินไป แล้วก็มีการแบบดื่มน้ำเยอะ ๆ หน่อย เงี้ยครับ นอนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ในเบื้องต้นนะครับ ทีนี้ก็อยากจะสอบถามก่อนนะว่า เอ่อ คุณมีเวลานอนที่เพียงพอไหม? เพราะรู้สึกว่า อ่า คุณดื่มคา กาแฟเยอะเนี่ย มันอาจจะทำให้นอนไม่หลับใน 1 วันนะ แล้วถ้าเผื่อดื่มมาก ๆ น่ะ อาจจะนอนแบบ นอนน้อยอะ คือแบบร่างกายดีดอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ต้องขอคำ ขอข้อมูลในส่วนนี้ด้วยครับ
อืม อ๋อ ครับ อา อืม ครับ อา อืม อืม ครับ อา เอ่อ ตอน ถ้าเป็นเนื่องการนอนน่ะครับ ผมรู้สึกว่าช่วงแรก ๆ อะครับ ช่วง ช่วงที่เริ่มทานกาแฟใหม่ ๆ เนาะ เหมือนกับทานวันละแก้ว อย่างเงี้ยครับ ตอนที่ร่างกายมันยังไม่ติดอะ อันนั้นน่ะก็ดูจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่า เหมือนกับตอนกลางคืนร่างกายเรา เหมือนกับกาเฟอีนมันกำลังทำงานงี้เนาะ มันแบบกำลังจะ เอ่อ ก็ทำให้เราไม่นอน แต่พักหลัง ๆ เนี่ยครับ ผมก็ จาก จากแต่ก่อนนะเรา ค กินกาแฟวันละแก้ว อย่างเงี้ยครับ แต่ตอนเนี้ยผมอะ เรียกได้ว่า วันละ อาจจะแบบถึง บางวันอะครับสูงสุดอาจจะถึง 3-4 แก้วเลย แต่โดยปกติก็คือจะเป็น 2 แก้ว แต่ตอนกลางคืนอะครับ มัน ถ้าปัญหานอนไม่หลับอะครับ ไม่มีครับ คือโดยส่วนตัวผมก็จะใส่ตัว เขาเรียกไงอะ สมาร์ตวอตช์อะครับ ที่เป็นนาฬิกาตัวจับการนอนอยู่แล้วเนาะ แล้วเราก็ ล เราก็ดูทุกเช้าอะครับ ตรวจเช็กว่า เออ ระยะเวลาการนอนของเราอะ มันก็ มันก็ มันก็ แบบอยู่ในช่วง 6-8 ชั่วโมงอะครับ แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามัน มันจะนอนแบบกระสับกระส่าย แบบมีการสะดุ้งตื่นระหว่าง ระหว่างคืนน่ะบ่อย แล้วเหมือนกับ ถึง ถึงแม้ระยะเวลาการนอนของผมอะครับ มันจะอยู่ในช่วงแบบ 6-8 ชั่วโมง แต่พอตื่นมาอะครับ มันกลับรู้สึกแบบไม่สดชื่น เหมือนแบบไม่กระปรี้กระเปร่า เหมือนแบบมันมึนหัวไม่อยากลุก อย่างเงี้ยครับ อันนี้มันเกิดมาจากสาเหตุ หรือว่าอะไรที่เป็น เป็นปัญหาเหรอครับ?
<coughs> อืม อ๋อ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ คือส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากไอ้ตัวกาเฟอีนแหละ เพราะว่าคุณบอกว่าใน 1 วันเนี่ย คุณทานกาแฟประมาณ 3 ถึง 4 แก้วต่อวัน ซึ่งมันมีผลต่อการนอนแล้ว แล้วก็ถ้าในตอนที่เรากำลังจะงีบ หรือว่ากำลังจะหลับเนี่ย คุณอาจจะมีอาการตื่นตัวอยู่ กว่าที่คุณจะหลับได้เนี่ย มันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยอะ ประมาณนี้ไหมครับ?
อืม ครับ โอ้ ใช่เลยครับ ยิ่งแบบพอผ่านไปสักระยะ หลัง ๆ มาเนี่ยนะครับผมแบบว่าเหมือนกับ เอ่อ ต้องตื่นมา ก็คือต้องเป็นกาแฟแล้ว แล้วก็เรื่องที่มันทำให้ผมงงสุด ๆ เลยน่ะ คือผมก็รู้นะว่า กาเฟอีนน่ะมัน มัน มันก็เป็นตัวช่วย ช่วยทำให้พอเราดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ เอ่อ ความ ยังไงอะ มัน มันช่วยทำให้เราโฟกัสได้ในทันที เหมือนมันพุ่งปี๊ดเลยอะครับ กาเฟอีนที่มันมาช่วยทำให้เรา เอ่อ เราทำงานได้ลื่นขึ้น แต่ตัวผมอะครับ ก็ ก็รู้อยู่แก่ใจว่า ว่าผมอะ เอ่อ สิ่งที่ผมเป็นอยู่น่ะมัน มันเหมือนกับว่าเกิน เกินลิมิตของตัวเองไปแล้ว ก็รู้ว่าตัวเองอะครับกำลังติดกาเฟอีน แต่ก็พอเลิกอะครับ มันก็กลัวว่า เอ๊ะ แล้วงานเราที่เราทำอยู่อะ มัน มันจะลดโฟกัสงานไปหรือเปล่า แล้วงานที่เราทำออกมามันจะไม่ได้เป็น เอ่อ เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า อย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ อืม อืม อืม อืม ครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการปรับการดื่มกาแฟนะครับ มันน่าจะช่วย ห บรรเทาอาการได้เหมือนกัน คือเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ เลยครับ ก็คือ อ่า ควรจะมีการดื่มกาแฟแก้วสุดท้ายนะครับในช่วงเช้า หรือว่าช่วงเที่ยงครับ ก็ไม่ควรที่จะเกินบ่าย 2 ครับ เพื่อไม่ให้คาเฟอีนไปรบกวนคุณภาพการนอนในเวลากลางคืนครับ คือการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะต้อง เอ่อ เกิดจากความที่เราตั้งใจด้วยนะ คือแบบไม่ใช่ว่าเราดื่มกาแฟหลังบ่ายสองแล้วไปนอนมันอาจจะนอนไม่ค่อยหลับก็ได้ครับ ก็พยายามที่จะปรับปรุงในส่วนเนี้ยก่อนนะครับ อันนี้คือไอเดียแรกก่อนนะครับ อืม
อืม อืม ครับผม อืม ครับ เออ ๆ พอคุณพูดมา อย่างเงี้ยครับ ผมก็เริ่มสังเกตตัวเองเลยครับว่า เอ่อ ถ้าเกิดวันไหนที่ผมแบบมีโอกาสได้ทานกาแฟเนาะหลังช่วงบ่ายเนี่ยครับ อย่างคุณบอกว่าเป็นบ่าย-บ่าย 2 โมงถูกไหมครับ เออ พอหลังช่วงนั้นไปผมรู้สึกว่าวัน อีกวันมาครับ มันจะตื่นด้วยอาการที่เหมือนกับว่า เออ หลับเหมือนกับแบต แบตร่างกายเราอะครับ ชาร์จไม่เต็ม แต่เวลานอนเราอะเราชาร์จแบบทั้งคืนเลย เหมือนกับปล่อยโทรศัพท์ชาร์จไว้ทั้งคืนแล้ว แต่เหมือนกับโทรศัพท์เครื่องนั้นอะครับ แบตมันกำลังเสื่อมอยู่ทำให้แบตอะก็ชาร์จไม่เต็มสักทีประมาณนี้หรือเปล่าครับ?
อือ ๆ อืม ใช่ครับ คือมันก็ส่งผลไปในเรื่องของการนอน แล้วก็การตื่นแต่เช้าด้วยครับ ทีนี้ก็ อ่า เรามาพูดถึงเรื่องการปรับปรุงสุขอนามัยในการนอนหลับดีกว่าครับ คือปัญหาที่แบบ อ่า คุณตื่นยากมันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่คุณนอนหลับไม่เพียงพอแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับ ดังนั้นคือควรจะมีการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันนะครับ แม้ในวันหยุดเองก็ควรที่จะสร้างวงจรการนอนให้มันสม่ำเสมอก่อนในตอนแรกนะครับ ถัดมาก็คือคุณควรที่จะสร้างบรรยากาศในห้องนอนที่เหมาะสมนะครับ ให้มันมีลักษณะของห้องที่มืด เงียบ แล้วก็ดูเย็นสบาย ดูผ่อนคลายครับ ไม่ ไม่ร้อนเกินไป หรือว่าไม่เย็นจนเกินไปครับ ถัดมาก็คืออาจจะหลีกเลี่ยงในการใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ เช่น พวกโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์อะครับ คืออย่างน้อยก่อน 1 ชั่วโมงคุณต้องควรที่จะหยุดเล่นได้แล้วครับ เพราะว่าถ้าเรายังปรับตัวกับอุปกรณ์เหล่าเนี้ย ค ยังไม่ได้ครับ มันก็จะทำให้เราติดแสงสีฟ้าอยู่ที่หน้าจอนั่นเองครับ ไอ้ตัวแสงสีฟ้ามันก็เป็นส่วนช่วยใน ช่วยในการให้สายตาเรา ย ยังทำงานอยู่ตลอดเวลานะ คือสมองมันพร้อมที่จะเรียนรู้ แล้วก็รับแสงสีฟ้าอยู่เสมอครับ ดังนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงไอ้ตัวการใช้สมาร์ทโฟนได้ หรือว่าโทรศัพท์มือถือนี่ ควรที่จะทำให้ได้มากที่สุดนะครับ
อืม ครับผม อืม อืม อืม ครับ อา อืม ครับ อืม อืม โอ้ ครับ โอ้โฮ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ โอ้ เพิ่งรู้เลยครับว่าการ ส เหมือนกับสร้างบรรยากาศในการนอนเนาะว่า ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับว่า ต้องปิดผ้าม่านให้สนิทถูกไหมครับผม เอ่อ อันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยครับ แล้วผมจะ เอ่อ ไว้ไปลองเอาไปปรับใช้นะครับ แล้วก็ผม ก็ เออ พฤติกรรมของผมอะครับ ยอมรับตามตรงว่าผมก็คือเป็นคนที่เล่นโทรศัพท์อะครับทุกคืนเลย ก่อน นอน ก็มี แล้วก็เพิ่งรู้เลยครับว่า เอ่อ มันจะไป มันจะไปเหมือนกับ เอ่อ ช่วยทำให้ ให้ ให้เราไม่อยากนอนสักที แล้วอย่างเงี้ยครับ ผม ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเริ่มเลยครับในการที่ ที่จะจัดการกับปัญหาเนี้ย ผมควรจะลดปริมาณยังไง หรือควรจะเข้าใจวงจรของคาเฟอีนแบบไหนก่อน ถึงจะเลิก เลิกติดมันได้อะครับ?
อืม อืม ครับ ทีนี้เราน่าจะพูดถึง เอ่อ เรื่องของ อ่า ทำให้เราหลีกเลี่ยงการใช้คาเฟอีนให้ได้เยอะที่สุดครับ โดยการกระตุ้นความสดชื่นด้วยวิธีธรรมชาติน่าจะดีกว่าครับ คือเมื่อเรารู้สึกง่วงในตอนเช้า หรือว่าระหว่างวัน ก็อาจจะลองใช้วิธีอื่นนะครับเพื่อทดแทนการดื่มกาแฟ ถ้าหากคุณนอนไม่เพียงพอนะ อ่า โดยการที่จะดื่มน้ำตอนเช้า หรือว่าเป็นการจิบน้ำทีละเล็กทีละน้อย แต่ว่าจิบบ่อย ๆ นะครับ ช่วยให้ร่างกายขับคาเฟอีนออกมาได้เร็วขึ้น แล้วก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นคัน ขึ้นครับ เอ่อ อย่าง แล้วก็อย่างการออกกำลังกายเบา ๆ ในระหว่างวัน หรือว่าตอนที่เราเลิกงานนี้ อาจจะลุกขึ้นมาเดิน เหย่อ เหยียดแข้งเหยียดขา ยืดเส้นยืดสายประมาณสัก 5 ถึง 10 นาที อย่างเงี้ย ก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของพวกเลือด แล้วก็ให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เยอะ ๆ ขึ้นน่ะครับ แล้วก็ คุณอาจจะมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หน่อยครับ ก็คือเน้นอาหารที่ให้พลังงาน แล้วก็สารอาหารให้ครบถ้วนครับ ก็คือทานอาหารให้ครบ 5 หมู่หน่อย แล้วก็อาจจะมีการ เอ่อ รับแสงแดดในตอนเช้าครับ คือมันก็จะช่วยในการปรับนาฬิกาชีวิต ทำให้รู้สึกว่า สดชื่นในระหว่างวันน่ะครับ คือการรับแสงแดดน่ะ มันก็ถือว่าเป็นวิธีธรรมชาติที่น่าจะดีที่สุดเหมือนกันนะครับคุณ
เออ อา ยังไงครับ? อืม ครับ อืม ครับ อืม เออ โอ้ ครับ อืม อื้อฮือ เออ ครับ โอ้ อันนี้ก็เห็นด้วยเลยครับ แล้วก็ โอ้ จะลองนำเอาวิธีที่คุณ เหมือนกับบอกมาเนาะ เออ มันก็เป็นเหมือนกับ เป็นเรื่องที่สะท้อนเหมือนกันนะครับว่า ที่จริง เอ่อ กาแฟที่ผมกินอยู่ทุกวันเนี้ย มันก็เป็นเหมือน กับ สารเคมีเนาะ วิธีที่คุณกล่าวมามันหมือนเป็นวิธีธรรมชาติ ที่เหมือนกับตัวผมสามารถทำได้ในทุก ๆ วันเลยครับ ได้ครับผม วันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก ๆ เลยนะครับ เป็นประโยชน์มาก ๆ เลย ไว้มีโอกาสผมจะมาปรึกษาคุณใหม่นะครับ สวัสดีครับ
อืม สวัสดีครับ